Sì, sì, assolutamente. Quando sono tornata, in realtà già durante le vacanze di Natale tornando, ecco, mi sono rivista con alcuni amici ed è stato un bel momento, ecco, ho raccontato quello che stavo vivendo fino a quel momento eccetera, e parlato un po', ehm, ed è stato è stato bello. Quindi quello per me è un bel traguardo da raggiungere. Adesso prossimamente quello successivo è prendere la patente e e sto facendo, ecco, le guide e spero bene. Ehm, sì.
Mh. Mh. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Dimmi. Eh, ma già stai facendo? Ah, quindi hai superato i quiz